Entendi! É porque realmente eu fico nesse limbo, sabe, de estou me justificando demais, eu parecer grossa, eu parecer que estou sendo ruim. Porque eu simplesmente quero? Não! Porque elas têm uma comunicação muito débil. Eu não quero s assim, eu quero que isso pare em mim. E eu vou usar essas estratégias que você está me me dizendo, de: "Eu sinto, Eu preciso", sem ficar me justificando muito, porque isso é muito importante para mim. Nossa, você acertou em cheio, sabe, porque eu ficava naquilo de Será que elas vão me achar, assim, eh, muito ingrata ou algo do tipo? Mas você tem razão! É a comunicação exata que a gente precisa para alinhar, também, não ser mais disfuncional. Olha, muito obrigada por me ouvir e por me dar esses conselhos, viu? Eu vou marcar essa conversa com elas hoje.
Uhum. Hum. Poxa, foi um prazer te ajudar, tá? E acredito que você se sairá muito bem adotando essas estratégias. Qualquer coisa, estarei aqui para mais informações, mais dicas, e até a próxima!